Betul, benar banget. Jadi Kakaknya, ada saran enggak ya?
Iya sih, aku paham banget loh. Iya, aku paham deh apa yang kamu pasti memang, eee, dari keinginan yang, eee, ingin sempurna kemudian bahkan kamu tadi bilang, kamu itu orangnya detail ya. Itu memang ketika ada perubahan itu ya, itu memang bakal membuat kamu bingung sih. Tapi sebelum aku kasih saran, sebetulnya ada beberapa hal sih yang aku ingin dalami ya, eee, seberapa besar sih, eee, kalau ada perubahan terus dia bisa memengaruhi, e tujuan utamamu yang pertama tadi misalnya, kalau ada perubahan seberapa besar itu pengaruhnya?
Iya. Oke. Oke. Aku bisa bel bilang pengaruhnya itu besar banget ya, Kak. Jadi kayak misalnya nih mungkin mhm, dalam 1 bulan ke depan gitu, aku tuh pengen ngumpulin uang gitu ya ibaratnya Rp1.000.000 gitu. Tapi tiba-tiba ada pengeluaran yang tidak sesuai rencana gitu. Nah, aku tuh udah kayak kelabakan sendiri gitu loh, Kak. Bingung apakah ini rencanaku gagal atau gimana dan seringkali ya Kak, ketika emang ada perubahan rencana tiba-tiba gitu, aku malah nyerah, Kak. Malah ngerasa, "Wah udah pasti ini rencanaku bakal gagal," gitu. Jadi, bisa dibilang pengaruhnya gede iya, makanya Kak, aku pengen ngurang-ngurangin nih, gimana ya?
Besar banget ya. Mhm. Oh, sampai gitu ya, sampai menyerah ya? Iya. Iya, berarti, eee, tujuan kamu tadi memang penting banget ya sebetulnya sehingga ketika jadi rencana berubah kamu malah nyerah ya, merasa bahwa tujuan itu nggak akan tercapai, begitu mungkin ya?
Iya. Betul.
Emang kalau kalau boleh tahu nih, eee, yang tersedia misalnya kamu pernah perubahan rencana biasanya, eee, batas waktu sama sumber daya yang tersedia sekarang itu meng sampai menyerah memang, ada batasnya atau, eee, apa sih yang menjadi batas waktu dan sumber daya yang ada di kamu itu?
Ah hah? Mhm?